Слушай, я хочу спросить вот у тебя совета, м, у меня такая ситуация сложилась, да, у меня иногда, ну даже не иногда, а какой-то такой, а, постоянный, не озвученный, возможно, конфликт с моим мужем из-за того, что вот у нас разные пищевые привычки, да?
Мгм.
А, и у смотри, вот, я после родов поправилась, м, ну достаточно много и сейчас мне осталось ещё сбросить 9 килограмм, ну 10-9, да? И я стараюсь вот, ну готовить какую-то такую более здоровую еду, там овощи какие-то в там, курица, рыба, ну, такое диетическое, да? А он, ну, не готов вообще меня в этом поддержать, так как он, э, у него культура такая, что вот у у них еда, это одно из таких самых главных удовольствий в жизни. Он не готов отказаться от этого удовольствия, и, а, как бы ...поэтому вот, ну не получается мне сбросить те килограммы, которые если бы вот он не делал то, что он делает, я бы могла сбросить очень легко, понимаешь? Что мне
Да. Мгм. Но получается, основная основной вопрос, а, в том, что он не готов, а, к выбору определённого набора продуктов, да, который бы тебе помог? Или в способе приготовления больше вопрос? Или во времени там, приёма пищи или там, в обработке этой пищи? Вот поподробнее можешь, э, р р разложить?
А, да-да, щас я тебе объясню. Смотри вот, ну он в принципе ест то, что я приготовлю, вот диетическое. Обычно я готовлю это всё, а, ну, в будние дни, когда он на работе, я вот стараюсь это всё готовить, да, там, м, ну, диетические продукты. Но он вот, э, вечером, когда приходит домой, вот он это видит он дэ в кушает то ш ну, ест то, что я приготовила, например, там рыба, да, запечённая. Но он идёт и покупает какую-то ещё дополнительно булку, колбасу, что-то ещё вкусное д в дополнение к этой диетической еде. И я не могу сдержаться, я с ним тоже это ем.
Мгм! А, вот в чём вопрос. Мгм. И вы, и как часто происходит? Каждый день, такая ситуация или нет?
Да. Ну, практически, да. А на выходных он сам хочет готовить, готовит, и я и тоже ем.
Мгм. Получается, что он как бы не против, когда ты готовишь, а, а, вот эти, ну, диетические, но при этом вкусны вкусные продукты, да? Но ему всё равно нужна ещё вот добавка в виде вот этих, а, полуфабрикатов каких-то, да, м?
Нет, он не против, он Да. Ну да, да, он там что-то такое покупает, потом он ещё может вот, принести мороженое домой, мы кушаем, там мороженое тоже, я не могу отказать себе, да? А вот это всё, вот такого плана.
Мгм. Но получается а у него с весом, а, есть вопросы?
Нет, в нет, у него тоже лишний вес, немного конечно, тоже вот, э, ну он вроде как худой, а у него есть живот. И я, кстати, читала, что вот, у мужчин это пло ну, плохо, когда есть живот, потому что это висцеральный жир. И, вот, даже, вот у меня, например, да, весь, э, лишний вес, можно сказать, в бёдрах. И, вроде бы, ну вот, э, врачи говорят, что вот для женщин это не вредно, это нормально. Потому что так в принципе, природой заложено, чтобы вот такой запас на случай беременности, да, ну вот как-то так природа предусмотрела. А у мужчины вот этот, э, жир на животе висцеральный, это очень плохо, вот это действительно очень вредно для здоровья.
Мгм! Так. Мгм. Так. Мгм. Ну, с с с с смотри, на самом деле, а, у мужчин и женщин ещё и по-разному распределяется жир по ар по телу. То есть, а, там у женщин это в основном, а, н ниже талии, да, у мужчин- это живот. То есть, это ещё и гормонально определённые вещи, а, как распределяется жир по организму. Ам, м, подскажи, есть ли у него какие-то медицинские ограничения, либо же проблемы, связанные там, с его лишним весом. Каких-то холестерин там, и так далее? Может быть проверял?
Да. Мгм. Да-да-да. Ну нет, ну Но не проверял, во-первых. Ну, там на самом деле не так и много, ну прям, м, ну
Мгм. Ну, что-то есть, да?
Да, да, я бы наверное, ну я ему говорю, что надо как-то немножко позаботиться о себе и убрать этот живот, чтобы вот не было никакого риска для здоровья. Потому что вот это, мало ли, как там оно всё, процесс какой-то идёт.
Мгм. Ну и получается, что вы уже, как бы, обсуждаете эту тему, да? Вы как-то говорите друг с другом об этом, но пока вот он не готов на какие-то изменения?
Постоянно, да, постоянно мы это обсуждаем, я постоянно ему напоминаю, что вот: ну не покупай. Я понимаю, что, конечно, он не насильно, это ну, грубо говоря, в рот не запихает, но, а зачем же тоже меня соблазнять, да, я же тоже человек и мне тяжело отказаться.
Мгм. Мгм. Ну ты, м, попыталась его просить, там, покупать меньше, например, да, или, а, если он что-то вкусное хочет, но, например, это, там, не знаю, где-то на работе что-то съесть, чтобы домой не приносить, э. Был у вас, вот, такие разговоры?
Мгм. Да-да. Да, я ему говорила, ну, я я мне, ну особенно мороженое, мне очень трудно сдержаться. А, п поэтому 1 раз, я ему говорила: ну, не покупай мне, покупай только себе. Он купил только себе, я не см ну, я тоже захотела очень сильно, поэтому я говорю: ну давай ты будешь ...делать это на улице где-то. Ну да, чтобы я не видела.
Мгм. Мгм. Ну Н-да, действительно да, действительно это очень сложно удержаться, когда есть какой-то соблазн, и я ну, м, понимаю, что тебе это действительно сложно даётся. То есть, ты бы вроде и желание есть, да, но поскольку компромисс пока не найден, то, ам, удержаться от соблазна не получается. Но вот, э, если бы, всё-таки попробовать найти какое-то компромиссное решение, ам, на Готова ли ты, ну, с каких-то мелких, да, шагов, а, начать? Не то чтобы, а, сразу, вот он больше с завтрашнего дня никогда не покупал мороженое, пирожное, колбаса и так далее, по списку. А, э, есть ли вероятность, что он может согласиться, например, на какой-то, ну, маленькую уступку, на какой-то маленький шаг? Есть такой вариант?
Мгм. Да. Ну, вот, э, понимаешь, да? Он вроде согласился это делать, э, не дома, но этого хватило буквально недели на 2. Чтобы он этого не делал, а потом он постепенно, кстати, как ты говоришь, маленькими шагами возвращал это всё обратно. Да.
Ну например, раз в неделю, да? Мгм. Мгм. Да-да-да. Возвращался, да? Так, ам, и получается, что на данный момент ты пока не можешь, да, найти вот какое-то решение, как как это осуществить, да? Какой-то, м, план этих изменений. А, м, подскажи, пожалуйста, если
Мгм. Да. Да.
а, если бы он, а, действительно вот выполнил твою просьбу, да, и, а, в течение ближайшего какого-то времени, ну, промежутка времени, да, а, позволил тебе вот не с не соблазнять тебя дополнительными вот этими вкусняшками, ам, м, дал вот эту возможность, а, быть на диете. Ты понимаешь, что ты сама не будешь покупать себе, да, дополнительно и сможешь осуществить, да, вот это? Мгм. И получается получается, что сейчас основная проблема с тем, что он тебя, как, а, настоящий соблазнитель соблазняет вкусняшками. <laughs> На искушают, да, и ты не можешь от эт от этого, э, сдержаться. Ам
Мгм. Мгм. Мгм. Ну да. Да. Я думаю, что да. Да, как змей, как змей искуситель.
если, например, вот, э, такой план как, посте постепенно, допустим, а, попробовать, э, поговорить с ним на вот, шаги по уменьшению количества того, что он покупает дополнительно. Например хотя бы раз в неделю или например в выходные он тоже это покупает или в выходные нет такой проблемы? Мгм.
Да, да. На выходные он вообще старается сам готовить, вот именно такие, какие-то там, жирные блюда, оно такое, не диетическое абсолютно.
Мгм. Что-то очень с с хорошими вкусными запахами, там, и так далее, м? Понятно.
Да, да, да, да. Он в вот о он это так, а, как-то преподносит, что вот он, наоборот как-то радует меня. Ну вот как-то так. Я вроде тоже, не особо хочется его на за это ругать, потому что он действительно как бы старается меня порадовать. Ну вот такая ситуация какая-то, не знаю.
Мгм. Понятно, а, с ну, что я могу порекомендовать, а, на данный момент из того, что ты рассказала, да, и из того, что, ам, я бу понимаю, как я понимаю эту ситуацию. Что действительно, несмотря на то, что вроде бы вы это обсуждали уже и обсуждаете каждый день, но как будто бы не хватает, вот, действительно какого-то, а, разговора. В котором бы ты точно дала ему понять, что, во-первых вот этими, ам, вкусностями, которые он покупает, и этими блюдами в выходные, которые он дополнительно готовит, он на самом деле тебя расстраивает. Ну то есть, наверное всё это не из злого умысла, да, происходит, но тем не менее, это происходит. И, как ты думаешь, может ли этот разговор, а, повлиять, ну если вы просто это делаете 1 на 1?
Нет. Мгм. Мгм. Ага! Мгм. Нету. Я думаю, кстати, да, вот как-то я не пыталась ему донести, что именно расстраиваюсь, у меня бы Ну, обычно я вот, э, там, ну, терплю, терплю, терплю, да вот, а потом у меня какая-то претензия, да вот. А, вот, просто поговорить по-нормальному и рассказать, что: вот ты меня де ну на самом деле расстраиваешь. Вот, как-то мне вообще, ну
Мгм. Да-да-да. Ведь, ты можешь действительно это, ну как помо Для мужчины важно это тоже разложить так вот, по, м, в мужской логике, что у тебя есть какая-то цель, ты хочешь, а, снизить вес, ну, на какое-то количество, да, килограммов. И для того, чтобы это осуществить, тебе нужно сделать вот то-то, то-то и то-то. Например, в течение там, ближайших там скольки-то месяцев, а, какой-то разложить план, как ты собираешься это сделать. И если он тебе в этом поможет, то есть, ты попросишь помощи, да, в том чтобы это была поддержка с его стороны. Возможно это сработает действительно, как, а, такая история?
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. М. Мгм. Кстати, да, вот, с эту с этой стороны я вообще не рассматривала вот, э, э, что надо вот у как-то так до донести до него, не с не из позиции какой-то претензии, а из позиции Да, помощи.
Мгм. О помощи? Помощь, это правда будет с его стороны ф действительно помощь в том, что он тебя поддерживает не только словами, но и действиями. В том, что он там, оказывает тебе в этом смысле, м, с свою, там, показывает, а, поддержку, любовь и так далее, да, что он помогает тебе вот в этом процессе. Действительно, это сложно, м, э. Снижение веса, это частая проблема в современном, а, в в в современном обществе, скажем так, да. И, ну, и, соответственно, если вот, а, такой подход, э, тоже не поможет, м, рассматривал, ли ты, например, вариант, а, с кем-то проконсультироваться ещё дополнительно, не знаю, с диетологом, а, там, психологом и так далее, чтобы как-то ещё дополнительно решить этот вопрос?
Мгм. Мгм. Мгм. Да, да. Ну я, я рассмотрю, конечно же, такой вариант, наверное, тоже. Но вот, сначала я всё-таки попробую продолжить, э, как-то кушать, э, такие продукты, более диетические, и донести до моему мужа вот идею, что мне нужна помощь, а помощь именно будет заключаться в том, чтобы дать мне всё-таки возможность, <chuckles> хотя бы, вот дойти до того веса, который я хочу. Вот это будет именно та, э, проявление любви, а не проявление любви в мороженом. Вот, как-то так, да. Спасибо тебе за такой совет, вот прям, я
Мгм. Мгм. Ну да. Н-да, наверное. Пожалуйста, пожалуйста.
Да, спасибо, пока.
Обращайся ещё.